जी देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मैं तो सबसे ज़्यादा मानता हूँ अगर इन सब चीज़ों की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इन सबमें सबसे बड़ा आप को अगर मतलब जो हर कोई बच्चा-बच्चा जिनके बारे में जानता है वो है हमारा सीता मैया, कि उनका जो एक रहा है कि ऐसा रहा हो, ऐसा चीज़ें भी रही हैं, कि जिनके चलते हुए उन्होंने कितनी चीज़ों के बारे में एक लोगों को नई सोच बताई और हाँ, और अगर एक और लोगों का मैं नाम लूँ तो जैसे कि आपने धम बताई बात ही कर रहे थे उनको लेकर रानी लक्ष्मीबाई जी कि सोचिए लोग उस वक़्त वो 1 लड़की थी, मगर जो उनकी सेना थी वो लड़कों की थी और लड़के को ये लगता था कि, "यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की हमको मतलब नेतृत्व करेगी।" तो ये जो एक उनके प्रति बोल दीजिए जो अ, थोड़ी-सी दिक्कतें थी कि कैसे क अ, रानी और रहने वाले सैनिकों को समझाएँगी। तो जो ये जो 1 गैप बनता था, ये जो चीज़ें बनती थी, इन चीज़ों में लेते हुए थोड़ा-सा बदलाव भी आया, लोगों ने भी समझा तब जाके उनके साथ वो लोग रहे हैं।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, सही कह रहे हैं। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ।

जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
जी नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताएँ, आप कैसे हैं?
अ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बस ऐसे ही बैठे-बैठे अखबार पढ़ रहा था मैं, उसमें आज एक किसी ने लिखा था कि जो हमारा इतिहास रहा है ना, उसमें महिलाओं का योगदान मतलब कहीं मतलब था बहुत, लेकिन वो कहीं गायब सा हो गया, मतलब लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाया। आपका क्या विचार है? इस पे?
जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ। सही उ बिल्कुल देखिए अ, अगर आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ये बात सच है कि अ, जो महिलाओं का
हुँ, हुँ। जी। जी।
आप बोल दीजिए एक, इतिहास था। अ, वैसे तो देखिए वो बहुत ज़्यादा है मगर क्या है कि कुछ ही बहुत चीज़ों को रखा गया, बाकी सबको धीरे-धीरे करके हटा दिया गया, तो जो चीज़ें बची रह गईं, उनमें मुझे एक बहुत बोल दीजिए एक उम्दा लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, वो थीं हमारी जैसे कि झाँसी की रानी।
हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को भी लगी रहा था। हुँ।
रानी लक्ष्मीबाई जी। तो हाँ, आप उनका जब क आप क इतिहास पढ़ते हो, आप उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो आपकी जो एक अ, होता नहीं है, जो एक ऊर्जा वो इतना ऊपर चली जाती है, आपको लगता है कि सोचिए वो एक अ, महिला ही थीं, जिन्होंने अपने बच्चे को गोद में लेके अंग्रेजों से किस तरीके से लड़ाई करी, अपनी आखिरी दम तक। तो जब ऐसे लोगों का इतिहास आता है सामने, ऐसे महिलाओं का इतिहास आता है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ इतिहास नहीं होता, वो एक जीती जागती ऐसी कहानी है, जिनको आप जितने भी बार पढ़ें, जब भी पढ़ें, तो आपको वो सिर्फ़ एक ताकत देती है, है कि नहीं? और सोचिए अगर एक कहानी इतनी ताकत दे सकती है, तो अगर कितनी ही ये कहानियाँ रही होंगी, अगर उन कहानियों को हमारे इतिहास में पिरो दिया जाए, तो एक ऐसा काव्यांश बन जाएगा, एक ऐसा चीज़ बन जाएगा जो कि हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जो हमारी चीज़ें थी, जो हमारा इतिहास था, उसमें जितना पुरुषों ने अ, भूमिका रही है, उतनी ही उक उ उनसे मैं तो बोलूँगा उनसे ज़्यादा ही भूमिका रही है महिलाओं की।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल।

बिल्कुल, इसी इस चीज़ के ऊपर भी ना बहुत टिप्पणियाँ होती है, बहुत वर्णन होता है कि कैसे अ, सीता माँ को ही अ, ये व ये दिखाना पड़ा था, एक परीक्षा देनी पड़ी थी अग्निपरीक्षा। तो अ, जब समाज ने उस समय माता सीता को ही नहीं बक्शा, तो वो वो मामूली इंसान के प्रति कैसे वो मतलब है ना? तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है योगदान देखिए बहुत था। क्योंकि वो मैंने कई बार पढ़ा है क अच्छा अ, हम जितने भी बड़े अ, राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक हमारे हैं शिवाजी महाराज, तो उनके बारे में भी जब पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत एक जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार ना उनकी माता जी का था। जो उनकी माँ थी, वो उन हाँ उन्होंने तैयार किया था। उनके मन में जो देशभक्ति देशभक्ति का जो विचार जो घूमता रहता था ना, वो विचार का पहला बीज उन्होंने ही डाला। तो वो अब हम सब पढ़ते तो हैं इनके बारे में, लेकिन हम कभी उनके माता जी के बारे में पढ़े ही नहीं बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। हाँ तो, तो इससे पता चलता है कि भूमिका कित्ती बड़ी थी और निकल के कितनी बढ़िया है। तो वो छवि बहुत छोटी हो गई लेकिन उस पे जो काम हुआ वो बहुत बड़ा था मेरे लिए।
जी। हाँ। हाँ। हाँ। <chuckles> बिल्कुल सही बात। कहाँ वो लोग भावना रखेंगे? जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। उन्होंने ही तैयार किया था उनको। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हुँ। हाँ, आप सोचिए ना, सही बात है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ा काम हुआ। जी, नहीं, जैसे आपने उनकी माँ का नाम लिया तो बिल्कुल सोचिए ना कि अ, वो तभी उतने ऊपर तक जा पाते जब उनकी माँ उनको उस तरीके की सोच देती। अब आपने जैसे शिवाजी का नाम लिया वैसे उसी उसी तरीके शिवाजी के जो बच्चे हुए, संभाजी उन्होंने भी उसी राह पे चले, और अपने बिल्कुल हूबहू कदम जैसे उनकी अ, दादी ने सिखाया उनके पापा को और उनके पापा ने उनको सिखाए। मगर उसके आगे की जो पीढ़ी आई सोचिए उसका एक इतिहास तक नहीं मिलता तो उसका जो मुझे लगता है कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जो अ, हमारी अ, महिलाएँ होती हैं या जो भी बोल दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अ, जब बच्चा पैदा होता है जो भी बोल दिए तो वो सबसे ज़्यादा अपने माँ के पास रहता है। और अगर माँ उसको अपने एक अच्छी चीज़ों के बारे में सिखाएँगी, बताएँगी तो उससे क्या होगा कि जो उसका इतिहास होगा, बच्चे का जो बनने वाला इतिहास होल वो बनने वाला एक आप बोल दीजिए इतिहास बनेगा, वो एक बहुत सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा।
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी।

बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए होता ये है ना, कि ऐसा मुझे भी लगता है कि जो इतिहास में हमारी महिलाएँ रही हैं, उनका योगदान अ, बहुत बड़ा था, लेकिन वो कहीं न कहीं योगदान ना मेरे हिसाब से कभी बाहर निकल के आ ही नहीं पाया। क्योंकि हम जितना अ, कहीं न कहीं तो वैसे वो उस समय होता ये था ना मुझे लगता है उसका कारण ये था कि बहुत हमारे समाज एक पुरुष प्रभाव प्रभावित समाज था। तो उसमें
जी। हाँ। जी, जी। हाँ। सही बात, सही बात। हाँ। हाँ, ये ब ये ये बहुत सही चीज बोले, यही था ही ज जो भी था।
हाँ, हाँ। हाँ, तो वो ए जब पुरुष प्रभावित समाज था ना होता ये था कि कहीं न कहीं अ, देखिए जो आज हम पढ़ते हैं इतिहास, वो उस समय जो कवि लोग थे उन्होंने जो लिखा था उसी के आधार पे हम इतिहास बताते हैं। तो जो कवि थे मुझे लगता है मुझे लगता है वो कि वो कभी वैसे कवि नहीं वैसे काफ़ी सारे लोग अगर कोई भी रानी अ, बहुत ताक़तवर निकल के आती थी, तो उन्हें कभी अपना नहीं पाते थे। क्योंकि हाँ उनके मन में हमेशा एक विचार रहता था अ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है हाँ कि हम एक औरत के पीछे नहीं खड़े होंगे और वो अ, हाँ मतलब होता था और उस चीज़ को मतलब उनका इ उनकी इज़्ज़त और उनका भरोसा पाने के लिए काफ़ी कुछ कर जाना पड़ता था। तब जाके र रानी लक्ष्मीबाई जैसे कोई एक निकलते थे। तो मुझे हाँ।
हाँ। जी। हाँ। अच्छ बिल्कुल। हुँ। जी। जी। ये बात सही है। हाँ, कि हमसे ज़्यादा हैं, तेज है ये। <chuckles> हाँ। हाँ। सही बात। नहीं देखिए, जैसे कि इ आपने ये इन लोगों का नाम लिया, तो बिल्कुल, ये हो गए, ऐसे कितने ही लोग हैं, सबसे बड़ी तो आप अगर उठा के देखेंगे रामायण को ही। सोचिए कि जब अ अ, राम भगवान की पत्नी को अ, लोगों को बताने के लिए उनको एक परीक्षा से गुज़रना पड़ा तो, वो तो सोचिए वो भगवान थे। तो इंसान इंसानों में ये सब चीज़ें आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जी।
हुँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल।